Tá.
Meio vilanesca.
Sentia medo de magoar alguém, né?
É, de magoar as pessoas, de não agradar. É que eu tenho um problema eu tinha um problema muito grave, de querer agradar todo mundo
Uhum. Entendi, uhum, uhum.
sabe, "não não fala mal de mim", "me ama", "não me odeie", "eu faço qualquer coisa".
Sé Queria ter aprovação de todo mundo ali, né, aham. Sim, sim.
Eu queri exato, aprovação das pessoas. Ah, até escrevi um texto sobre isso no começo do ano, porque eu coloquei como meta de que, hã, eu queria parar de querer agradar todo mundo, porque isso estava me deixando doente.
Certo. Hum, entendi, entendi. Então você foi sentindo que precisava dessa mudança e você foi implementando isso no seu dia a dia, então?
É. Uhum, uhum. Sim, como um como religião mesmo, sabe? É.
Uhum. Aham e tentando o dia a dia, né, aham.
É. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas foi uma coisa que aconteceu e que eu não me arrependo de ter feito da ma da maneira que eu fiz, porque eu não devo satisfação pra quem eu nunca vi na vida. Hã, <laughs> ah, hum, então aconteceu de um dia eu estar no refeitório do do meu antigo trabalho e tinha muitas pessoas, muitos funcionários que eu não conhecia, né, eram muitos professores na escola onde eu trabalhava, então eu estava no refeitório e eu estava chorando porque eu estava passando por uma barra pesada e eu não queria conversar com ninguém.
Aham, tudo bem. Hã. Sim, sim controlar. <laughs> Certo. Aham.